Ayan. Sa akin nga talaga naman na ayun, na may mga paraan para matutunan natin at ma-practice nang mas maayos yung pag-manage ng pera, 'di ba? Ayan, ano lang, parang mindset lang, diskarte tsaka consistency. Ayan, naniniwala kasi ako sa ano, 50-30-20 na ayan yung thir 50 percent sa needs natin, fifth 30 percent sa wants natin tsaka 20 percent sa mga savings or kung may utang, ah, ayun. A adjust natin yung kung masyadong mahigpit, ah, siyempre, bawasan natin. Nasa atin naman 'yun, 'di ba? Ayun, kahit nga 200 lang na hawak ko palagi sa isang buwan, sa weekly, at least may na, ah, may naitatabi ka o kahit consistent mo yung may naitatabi ka, di mo mapapansin, 'di ba, ah, lumalaki siya. So, ayun. Tsaka a ano, matuto tayong mag-track ng expenses. Siguro ako, madalas kasi hindi, eh. Pagka sahod ko, ah, di ko na alam kung pa'no ko gagastusin, 'yong ganoon. Tsaka, ah, sabi nga nila, huwag daw mag-compute para walang problema. <laughs> So, ayun nga. Ah, ayun nga, pero nakakalungkot din naman kasi na makikita mo 'yong gano'n na luma ang laki pala nagastos mo kaysa sa, ah, naitabi mo o kaya sa pangangailangan mo. Ayan, kailangan natin din i-record lahat ng gastos natin sa araw-araw, sa pamasahe, kunya mm. May load ka, ah, data, kape, kung mahilig kang magkape. Siyempre, i-total mo sa isang buwan kung baka nga ma-shock ka 'pag tinotal mo, hala
Tama po. Opo. Mm. Opo. Totoo. Opo. <chuckles> <laughs> Ah. <laughs> Opo. Hmm. Totoo. Mm. <laughs> Totoo. Ganito pala kalaki.
ano pala sa oo. Sa 645 pala tapos gastos ko lagi 300 a day. So, ang sinasahod ko sa isang araw 345. Oh ,gano'n nga. 'Di ba magugulat ka na 'yong gastos mo sa isang araw kalahati ng, ah, sa isang, ah, rate mo sa isang araw. So, nakakatakot 'di ba? Ayan.
Oo. <laughs> Opo. Opo. Totoo, pero eto kasi po yung pamamaraan natin para harapin yung katotohanan, 'di ba po? At ano, kailangan talagang ilista kasi minsan po, may mga tao talaga na parang hindi sila aware kung, um, kung gaano na kalaki talaga yung nagagastos nila at hindi nila nagtataka po sila kung bakit nagiging negative o hindi umaabot yung sahod nila sa susunod na sahod. Kasi po, um, parang akala nila maliliit lang yung mga gastos nila araw-araw, pero dahil nga po madalas yun, ah, ang laki na rin po nun 'pag nag-ano, ah, 'pag nag-add up. 'di ba po?
Ayun tsa oo. Uy, totoo. Oo. Oo. Oo.